最近食べれるようになったものを、うん、逆に食べれなくなったものもありますね、なんか。<laughs>
うん、はい。 あ！へ、それは何ですあ、はい、それは何が？
硬いお肉とか。<laughs> あんまりなんか、頑張って食べる気持ちになれなくなったというか。
あ、<laughs> 硬いお肉。 はい。 はい。 <laughs> 硬いものは硬いんだと。<laughs>
疲れちゃうかそう、むたかなんかバリバリやったりとかが楽しかったんですけど、なんか疲れる。<laughs>
はいはい。 はい。ああ、うん。へえ。
うん。なんかそこまでして食べもいいかなとか思っちゃったりとかして、そういうのでやっぱ、変わってきてます。味覚が変わったというよりかは、なんだろう。うん、自分に自分に食べやすい、自分に利益のあるものみたいな。
うん。 はい、うん、うん。 ああ、うん。 うん。 はい。うーん。
うん。
へえ、そうですよね。少しずついろんなものを食べてきての、自分に「あ、これはダメ」あ、これダメというかこう「あ、合わないかな？」っていうのありますよね。うーん。うん。
ううん。うん、そうですね、全然食べてなかったら、久しぶりに食べたら「あれ、こんなんだっけ？」のもありますからね。<laughs>
はい。<laughs> うーん。
うーん。
え、ええ。え、でもいいですね、そのガリあの、ガーリックの麺、うんべガーリックヌードルに出会えたっていうのが。
そうですね。これはもうほんとにヒットで、あの うん。う、うん。パーティーなんかにでも、バーンと出し <laughs> 食べれるし、普段にも気軽に食べれるし、何がいいって、結構簡単に <laughs> うん。のに美味しい。これがやっぱり一番の決め手 <laughs> すね。うん。
うーん。 うん。 うん、はい。 はい。うん。 うん、はい。 ああ、なるほど。うん。うん。 ああ、一生ものですね、それこそ。ずっと作れるっていう。うーん。
<laughs> そうですね。うん。まあ、こってりはこってりですけどね。これがまあ、やっぱり、今のところ、ナンバーワンです。<laughs>
うーん。うん。 ああ、ええ、楽しかったです。ありがとうございましは
ありとうざいま

あ、そうですよね。うんうんうんうん。で、そこのが、すパスタを使っていたのか、いや、でもね、あの、ライスヌードルではなかったと思うんですよね。多分、あの、エッグヌードルはエッグヌードルだって。
うん、はい。なのではい、うん。 うん。はい。 あ、はい。 うん。
うん、で、それを確かスパゲッティに落ち着いた、うちでは。<laughs> うん、感じですね。
はい。 うん。 はい。 へえ。もともと食べる文化なんですかね？何か、あの、パスタでとかヌードルを、ベトナムは。
そうでしょうね。やっぱりちょっと、あの、日本ともかぶる部分が色々あって
うん。 うん。 うん。 はい。
そう、麺麺もの
うん。
うーん、まあ、ご飯もなんかね、あの、お肉とチキンとご飯とかもね、ありますし、うん。
うん。 はい。うーん。へえ。あ、なるほど。なんかもういろんな食べ方があるんですね。あの、麺は麺でも。うーん。うん。
そうですね。うーん、なんでスパゲッティに落ち着いたのか、多分麺も他の普通の違うあの、卵麺もたん試したんですけどうん、なんかスパゲッティがうちは、一番しっくり来た感じだったかな、あの、食感とかも含めて。
はい、うん。 ああ、はい。 はい。 はい。あ。